Còn để mà nói về vai trò của âm nhạc trong cái việc phát triển, à, trí tuệ và giáo dục của trẻ em à? Cái này mình thấy quan trọng nha. Ngày xưa mình từng đi dạy rồi, ngày xưa mình từng đi dạy rồi. Ừ. Và mình thấy là có một cái cách mà đưa các bạn ấy vào ngôn ngữ ấy
Ừm. Ờ, đồng ý. Đi dạy hả? À. À!
ờ, chính là bằng thông qua nhạc. Và các bạn ấy sẽ nhớ ngôn ngữ, nhớ líu lo đi theo những cái, ưm, bài nhạc, cái giai điệu. Chính xác. Và nhạc thiếu nhi ở Việt Nam cũng hay. Và nhà thiếu nhi
Đồng ý. Cái giai điệu, phải hông? Giống như là học tiếng Anh, phải hông? Ý bạn nói ý là bạn nói là học tiếng Anh đó, phải hông?
Không hẳn, mình đang dạy tiếng dạy nhạc bằng tiếng Việt ấy, mình cho các bạn cảm nhận ngôn ngữ tiếng Việt ấy, thì các bạn ấy sẽ nhớ cái cái cái lời ca và nhớ từ thông qua cái lời bài hát rất nhanh, nếu mà thực sự các bạn thích cái bài hài nhạc đấy. Đó.
À ha. À. À. À, hiểu. Nói chung là, kiểu, giống như là, khi mà có một cái giai điệu, a, hay rồi, kiểu, giống như là, trẻ em nó sẽ dễ tích, a, tiếp thu hơn ha, dễ dễ học thuộc bài hơn, kiểu, kiểu như ừm.
Đúng rồi. Và chưa kể là mình sẽ thấy là mình thấy là những cái bài nhạc, ừm, thiếu nhi mà mình học ở trong trường lớp ấy nó rất là nhân văn. Nó thực sự là nhân văn. Ví dụ ví dụ chắc là bạn sẽ biết bài này này, bài "Em là bông hồng nhỏ" của Trịnh Công Sơn. Ờ, mình thấy bài đấy là một bài rất ý nghĩa luôn mà ngày xưa mình nghe mình đã thích rồi. Như hồi mình còn còn tiểu học ấy, mình nghe mình đã thích rồi mà bây giờ lớn lên khi mình dạy lại cho các bạn ấy thì mình thấy nó còn hay hơn ấy, nghĩa là người ta
Ừm hứm. Ừm. À! Đồng ý. À. À. À ha. Vậy luôn á? À. À, kiểu giống như là hòa mình vào bài hát với lại là đứng ở một cái vai trò là giáo viên, phải hông? Cho nên là khi truyền đạt thấy hay hơn. Ủa, nhưng mà bài đó bắt
Ờ. Đúng rồi. Mình thấy câu từ nó rất là đẹp ấy.
à, kiểu giống như sao nhỉ? "Em là bông hồng nhỏ" hả, nó sao? Quên bà nó rồi.
Ờ, th ơ, không, nhưng bạn có thể nghe lại những cái bài mà mình từng được học ở trường tiểu học ấy, thì mình thấy hầu hết những bài đấy đều rất hay và nhất rất nhân văn ấy. Ờ. Mình rất thích dạy những bài đấy cho trẻ con và các bạn ấy sẽ được tiếp cận với những cái thứ nhân văn thông qua thay vì bạn phải nói là con phải đạo đức như thế này, con phải thế kia với bố mẹ ấy, thì lời bài hát chính là một cái ờ, chính xác, nó hơi kiểu nặng nề, sáo rỗng thì cũng khoảng nếu mà nó bị nặng ấy. Đó.
Ừm. À. Ờ, ờ. Ừ. Ờ, ờ. Những bài hát, phải hông? À. Kiểu nó hơi, ơ, sáo rỗng hả? Khi mà nói Đồng ý. Ừm. Cho nên là khi mà có những cái bài hát như vậy thì dạy nghe, kiểu, giống như là nó dễ tiếp thu hơn và mình nghĩ là, kiểu, giống như là, trẻ em nó cũng thích hơn, tại vì khi mà dạy á thì giống như bạn nói là nó hơi nặng nề và áp đặt á, phải hông? Nhưng mà qua cái lời hát thì nó lại truyền vào trong tâm trí, a, của những trẻ em như vậy á, nó, kiểu, giống như là, nhẹ nhàng hơn, s s sâu lắng hơn, dễ đi vào lòng người hơn, phải hông?
Ừm. Chính xác. Đúng rồi. Và, ừm, nó cũng là những cái góc quan sát mà về sau, a, để bạn lớn lên, bạn sẽ hình thành những cái góc quan sát đấy. Mình mình mình vẫn nhớ là dường ngày xưa mình rất ghét giờ nhạc, vì người ta bắt mình phải hát theo ý họ, nhưng nhưng nhưng nhưng những lời bài hát này nó vẫn đi vào mình và lớn lên mình vẫn tìm kiếm những cái lời đấy như như vậy. Đó. Ờ.
Ừm hứm. À! Đồng ý. Ồ, thật luôn á. À, là thanh niên ghét về nhạc, nhưng mà bây giờ lại đi dạy nhạc ha.

OK. Mình mình xu hướng gần đây của mình cũng sẽ là không nghe nhạc có lời nữa.
Ừm hứm. Ừm.
Ừm, mình chuyển mình chuyển sang nghe nhạc không lời và, ờ, nghe về giai điệu, về tiết tấu cũng như là cái bass như bạn nói nhiều hơn ấy, mình không còn nghe nhạc có lời nữa.
À há. À. Nhạc không lời thì nó nhẹ nhàng, im ắng hơn, phải hông? Kiểu giống như là
À không, kể kể kể cả không hẳn là, kiểu, nhạc cổ điển hay là những cái nhạc, kiểu, nhẹ nhàng chỉ là âm thanh không, mà là mình mình chuyển sang dạng là không không nghe nhạc có lời nữa ấy. Kể tả thậm chí ấy, khi mà bật một bài nhạc có lời lên thì mình cũng bắt đầu chuyển sang là nghe nghe âm s ờ, đúng đúng rồi. Mình nghe những cái khác, mình tìm những cái khác để nghe. Ừm.
À. À. À. À há. Không nghe lời, phải hông? Nghe giai điệu, phải hông? Hiểu, ờ, nó chính xác. Nói chung là khi mà một tới một cái giai đoạn nào đó, cái cái hứng thú, cái sở thích của bạn thì nó sẽ có thay đổi một tí xíu, kiểu, nghe lời quá chán thì chuyển sang nghe mấy cái khác thôi. Thì không biết á là bạn nghĩ như thế nào về cái việc mà âm nhạc á, nó thể có thể là kết nối các nền văn hóa khác nhau, mặc dù chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ?
Ừm. Ờ, mình nghĩ là đấy cũng là một cách kết nối tốt.
Ừm hứm. Ừm hứm, như thế nào nhỉ?
Tại vì, ờ, nói sao nhỉ? Chắc là, ừ, bạn sẽ, ưm, ưm, trải qua một cái giai đoạn ngày xưa nghe K-pop, đúng không? Ờ, ờ, ừ, đấy, đấy, mình mình đang lấy ví dụ K-pop hoặc là nhạc nước hoặc nhạc, ờ, US-UK. Đấy là một cái cách kết nối văn hóa rất là dễ tiếp cận. Đó.
Ừm hưm. Đó, à K-pop hả? À, thì thi thoảng thôi, thi thoảng. Ừm. Ừm. Đồng ý, với lại cũng nhằm khi cũng, ơ, kiểu giống như, hiểu về cái văn hóa của người ta hơn, phải hông? Với lại là cái, a, nhằm, à, nhằm cái thể loại, những cái, a, bài nhạc của các quốc gia khác á, có những bài mà cái giai điệu mà nó thực sự là gọi bắt tai, ha? Mới nghe cái là muốn tìm hiểu cái bài hát đó như thế nào luôn, phải hông?
Đúng rồi. Ừm.

Chính xác. Thì đấy là một cái cách mà tiếp ưm, kết nối với một v nền văn hóa khác một cách rất là dễ chịu. <chuckles> Mình thấy thế.
Ừm. Ừm. Ừm, kiểu, giống như nghe nhạc hay quá, xong mình cứ tìm hiểu, giống như là mấy mấy mấy bài nhạc trong Doraemon, hay là mấy bài nhạc của Studio Ghibli của, a, Nhật Bản vậy đó. Ừm, kiểu, rất là, kiểu, a, truyền cảm, phải hông? Nghe cái là du dương, du dương muốn nghe liền, phải hông?
Ờ, đúng rồi. Chính xác. Đúng không? Muốn nghe và nó sẽ giúp cho mình tiếp cận với nền văn hóa của họ dễ, hoặc là chính như Việt Nam mình cũng thế thôi. Mình không nói đến Bolero nhá, Bolero thì nó có khác khác gì một nền văn hóa khác đâu. Nghĩa là mình mình đôi khi mình sẽ tìm những cái trải nghiệm cảm xúc khác ở trong Bolero, ví dụ như mình chưa bao giờ từng từng sầu đến cái nỗi như những cái bài nhạc ở trong Bolero họ có thể miêu tả thì thì tìm chính trong cái nền giao tiếp đấy, hoặc là dân ca cổ truyền, hoặc là những cái về cải lương.
Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ờ, đồng ý. Ừm. Đồng ý, rõ ràng luôn. Đúng, đúng. Đồng ý. Đồng ý. Tự nhiên, a, mình nghĩ á là mấy cái đó nó cũng kết nối cái độ tuổi nữa. Có nghĩa là hổng biết sao, nhưng mà, kiểu, giống như là hồi còn trẻ á là bạn nghe cải lương rất là rất là sến súa rồi nghe không thích nghe cải lương, nhưng mà tới một cái giai đoạn nào đó tự nhiên bạn nghe bạn có có hoặc là nghe đúng người hát á, thì bạn thấy cải lương hay hông? Không biết bạn có từng nghe cải lương chưa?
Ừm. Đúng rồi. Ừm hứm, chính xác. Mình mình có rồi. Ngày xưa mình tiếp cận với, a, vọng cổ với cả cải lương thông qua cái phim, a, Đất Rừng Phương Nam ấy.
Ừm hứm. Ồ, thật luôn? À, vậy hả? Rồi bạn có thấy nó hay hông? <chuckles>
Ờ, bạn bạn b ờ, ng ngày đấy thì mình thấy nó sầu.
<laughs> Ừ, thiệt, thật sự nó sầu thật mà. Trời ơi! Nói chung là hồi xưa là đúng.
Vào xem ngày đấy nghe mình ơ, nó sầu. Và chỉ người già thôi, thường thì người già người ta ngân lên cái đấy. <sniffs>
Đúng, rồi xong coi cả lương là cái tuồng nào nó cũng khóc cái tuồng đó, phải hông? Coi cái là biết cái văn hóa là của vùng miền nào luôn, phải hông?
Ờ. Ừ, kiểu, ờ, mình mình cũng thi thoảng mình nhưng mà lớn lên ấy thì mình cũng lặp lại những cái cái cái cái lời của họ, ví dụ như có cái bài mà mình cũng quên tên rồi, ừm, cái gì mà "từ phu tướng", ôi, nghe nó sầu lắm. Ờ, nhưng m nhưng nhưng mà nghe nghe cũng lại thấy hay nha, gần đây lại thấy hay ha. <chuckles>
Ừm. Ừm. À, từ là từ phu tứ, bão sắc phóc, ờ, cái gì, bão sắc phóc tâng lên đàng. Ờ, thiệt. Hông, bài đó hay mà, nhưng mà nó rất là sầu. <laughs>
Ừ, bận. Ừ, công nhận nó rất là sầu, nhưng mà cái sầu của người, nghĩa là xin mình mình mình hơi mình nói một chút là mình không có ý phân biệt gì đâu nhá, nhưng mà mình cảm thấy là cái sầu của của của những cái nhạc miền Bắc ngoài này ấy, nó lại sầu một kiểu khác, mà sầu ở trong kia nó lại sầu một cái kiểu khác, nó ấm hơn ấy. <chuckles>
Ờ. À. Ừm. Ừm. À. Ừ, đồng ý. Đúng rồi, kiểu, giống như là mình mình nghĩ là do cái điều kiện văn hóa thời tiết từng vùng á, cho nên là mỗi cái thể loại nhạc á thì nó có cái cái đặc trưng của cái vùng đó, của một cái quốc gia đó, phải hông? Cho nên là, kiểu, giống như là miền Tây thì nghe sầu ở miền Tây, còn miền Bắc nghe sầu ở miền Bắc nó khác nhau, phải hông?
Đúng. <chuckles>

Ờ, không, mình mình mình không đến nỗi suy nghĩ thế, mình chỉ cảm lận lời và cảm nhận, à, cái giai điệu thôi. Thì mình thường nghe như thế.
Ừm hứm. Ừm. À! À, rồi, khi mà bạn nghe như vậy á thì nó có sự một cái sự đồng cảm nào hông? Kiểu, giống như: "Ôi, cái bài nhạc này sao giống với cái tâm trạng mình quá!" hoặc là "Cái bài nhạc này sao đang giống với hoàn cảnh mình quá." hông?
Ờ, có, có lúc sẽ là như thế. Ừm.
Ừm hứm. Có lúc như vậy luôn á. Ồ! Ờ có lúc như vậy mà nghe mấy bản sầu sầu đó, chắc là cũng đau khổ lắm ha? Kiểu, giống như là không biết giải quyết như thế nào hả?
Ừ. Ừ, nhưng mà cái cái thời gian đấy thì nó lâu rồi, hồi đấy là còn hồi mình còn sinh viên thôi, chứ còn bây giờ thì <tsk> cái cái mà mình nghe nhiều nhất
À! Chai lì cảm xúc rồi phải hông? <laughs> À, ừ.
À, không, bây giờ mình hoàn toàn có thể nghe nhạc Sơn Tùng, <chuckles> thất tình nhưng vẫn vui. <laughs>
À! <laughs> Sơn Tùng à? Ờ, nghe nhạc vui để tâm trạng vui lên phải hông?
Ừ, ví dụ đi cái bài gần nhất ấy, mình thấy là OK, cũng là thất tình đấy nhưng mà cảm giác nó vui. <chuckles>
Đúng rồi, à. Bài gì ta? Bài gì mà gừ
Ưm, bạn bạn bạn nghe cái bài gần nhất mà lên top trend nhỉ, cái gì? "Đừng Làm Trái Tim Anh Đau" à? Cái đấy cũng là một dạng, kiểu
Ủa, "Đừng Làm Trái Tim Anh Đau" là hình như lâu dữ lắm rồi mà?
À, ừ, không, nhưng mà, ý là, đấy là một những cái dạng kiểu nghe cũng cũng là chủ đề, ờ, kh gọi là, không thất tình, ờ, nó vui, ờ, kiểu như vậy.
Thất tình nhưng mà nó vui, phải hông? <laughs> Là nói chung là cái bởi cái nhạc nó bớt sầu thảm, à, mình hiểu rồi. Thì mình có một cái số loại nhạc giống như là mình không dám nghe, đó là cái nhạc, à, nhạc sến á, bạn hông biết là bạn có biết nghe nhạc sến hông? Nhạc Bolero á ờ, nó đó. Là mỗi lần nghe cái nhạc đó là cực kỳ nhớ nhà, cho nên là rất là hạn chế và hầu như khi lớn rồi là không muốn nghe cái nhạc đó luôn.
Ờ. Bolero. Ờ. Ờ.